Eee, damat adayımız efendim, kendisi yabancı olmakla birlikte Türk kültürüne birazcık aşina olmakta istekli. Bu yüzden de Türk bir hanımefendi ile evleniyor yani, ben. Ve, eee, ocak ayında, ııı, benim ailemle bir tanışma olacak. Eee, o tanışmada kendi ailesi gelemeyecek maalesef ki ve damat der ki "Eee, benim ailem Türkiye'de düğün yapmamı ı rica ediyorlar çünkü neden olmasın, telimle duvağımla evden çıkmamı istiyorlar." Eee, istekleri bu; zaten çok talepkâr bir ailem yok. Bunu da yerine getirmek başımın üstünde yeri var kafasındayım. Hayatımdaki kişi de der ki "Sen Türkiye'deki düğün etkinliğini, evlenme etkinliğini nasıl yapmak istersen yap, bana aşağı yukarı bir fiyat söyle, ben de o noktada kendimi hazır hissedeyim. Hani, öngöremediğimiz bir şey olmasın." der. Ve bu benim ilk evliliğim. Bu yüzden ben de ona böyle bir sayılarla gidemiyorum. Zaten şu an Türkiye'de de değilim, bir şeyleri de öngöremiyorum. Eee, işte gidip, arayıp soramıyorum: "Eee, a, X düğün salonu ne kadar? Y, e organizasyonu ne kadar? Z orkestrası ne kadar?" diye de soramıyorum. Çünkü ararsam hepsi de babamın arkadaşları olduğu için, hani, daha oğlan babamla konuşmadan ben neyin, eee, şeyindeyim, telaşındayım gerçeği de var. E, ben de bu yüzden, eee, şey yapayım diyorum, hani, bu öngöremediğim, eee, kollarımı sıvayıp şu noktada içine giremediğim şeyi, hani, nasıl olur da hem damat adayına hem kendimi minimum masrafla yönetirim derdindeyim. Çünkü düğün deyince, eee, şimdi annem küçük bir düğün yapalım deyip şöyle söyledi: "250-300 kişilik olsun" dedi. Yani Aynen, bunların karnının doyurması var, yeri geliyor ulaşımı var, e, geliyor orada eğlencesi, aaa, eğlenceye harcanan miktar var. Eee, işte var da var efendim, var da var, o yüzden de ben buradayım.
Harika! Hımm. Evet. Hı hı. Evet. He he. Evet, bayağı küçük bir düğün düşünüyor, gerçekten. Evet. Eee, peki, eee, anladığım kadarıyla, eee, s Türkiye'de yapılacak, eee, tek 1, eee, düğün olacak o zaman, öyle mi?
Evet. Eee, yurt dışında da olacak ama burada sadece nikâh yapıp şampanya patlatacağız.
Çok güzelmiş, o zaman o tarafı düşünmeye hiç gerek kalmadı. Direkt Türkiye'ye, eee, şey yapabiliriz, odaklanabiliriz.
Ş i tabii. Bu arada bir şeyi unuttum. Bilet paralarını da ekler misin lütfen?
Hımm. I uçak bileti mi? Sadece kendiniz için mi yoksa gelen misafirler mi?
Evet. I yani, yurt dışından Türkiye'ye. Eee, şöyle gelen misafirler dı dı bilemiyorum, burada da âdet oymuş, gelinle damat gelen misafirleri de alırmış. Kaç kişi gelecek onu da bilemiyorum ama şu an 5 kişi net. Ben ve damat 6-7. Etti mi sana 7 kişi. E, tabii buradaki resmî nikâhıma da erkek kardeşim gelecek, sen onu bir 8 yap.
Hımm. Evet.